सही बात है। वो भी बड़ा ढूँढ़ते रहे मुझको काफ़ी देरी तक और जब पुलिस वाले के पास में गया उनसे हेल्प माँगी। तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे वो मुझको लेके गए वहाँ पे अ, जो पुलिस बूथ होता है जो अ, जो जैसा मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, तो वहाँ पे मैं गया पहली बार बड़ा अनोखा अनुभव था। कंट्रोल रूम उसको बोला जाता है और एक टावर सा बनाया जाता है और उसपे स्पीकर लगे रहते हैं। उस दौरान बहुत बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगते थे, वो लंबे से लोहे के होते थे ना कि जैसे सुराहीनुमा।
जी। <chuckles> हाँ, हाँ। हाँ, वो बड़े-बड़े वाला भोंपू जिसे बोलते थे है ना? जी, जी।
हाँ, भूप व हाँ, हाँ, वो भोंपू जैसे लगे हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे गया मैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ढेर सारी स्क्रीन लगी है, कंप्यूटर की स्क्रीन भी थी वहाँ पे। टीवी भी बहुत सारे थे और बड़ा अच्छा मतलब अनोखा मेरे लिए तो अनोखा ही था सारी चीज़ें उस दौरान, तो फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि, "अच्छा ठीक है, अपने घर का नाम बताओ, कहाँ से आए हो ये बताओ, अपना नाम बताओ, कद-काठी बताओ और जिनको ढूँढ़ना है, उनका नाम बताओ जो आपके साथ में आए थे।" सारी डिटेल मैंने दर्ज करवाई फिर मेरे सामने ही उन्होंने अनाउंसमेंट ही की और मुझे लगता है कि 10 से 12 बार अनाउंस किया होगा। क्योंकि इतने लोग हो रहे थे ना कि हर कोई वहाँ पे खो रहा था और बाहर सोचिए कि भीड़ लगी हुई थी। हाँ, लाइन लगी हुई थी कि बारी-बारी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारा नंबर आएगा हम
हाँ। जी। हुँ, हुँ। ओहो! हाँ, इतनी भीड़ थी सच में। वाक़ई। नाम बताएँ, उनके लिए तो ये स बात रही होगी कि भईया सब आ रहे हैं, नाम बता रहे हैं अ अ, अनाउंसमेंट हो रहे हैं। लेकिन जो बेचारा खो रहा था उसके लिए तो कितनी अलग सी स्थिति होगी और सही बताऊँ ना मतलब जैसे कई बार ऐसे सुनते थे ना कि अरे, कुम्भ के मेले में भाई बिछड़ गए, ये हो गया, वो हो गया और फ़िल्मों में बड़ा देखा है। लेकिन <chuckles> सही बताऊँ ना पहली बार ये किसी की खुद के मतलब कहते हैं ना मुँह जुबानी सुनी हुई कहानी तो अ, सच में पहली बार ऐसा मैंने सुना है कि कोई खुद अपनी कहानी बता रहा है कि हाँ, मैं कुम्भ में बिछड़ गया था, खो गया था। तो देखिए लेकिन अ, कई बार फिल्मों की तो बात ही क्या करें वहाँ तो बिल्कुल ही बिछड़ जाते हैं, फिर वो बड़े होने ही मिलते हैं कहीं न कहीं। <chuckles> है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता ख़ैर देखिए प्रैक्टिकल रूप से सुविधाएँ तो होती ही है कि अनाउंसमेंट करा सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। है ना?
हाँ। <chuckles> सही बात। हाँ। सही बात है। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। <chuckles> सही बात है। जी। हाँ, हाँ। बिल्क
तो चलिए देखिए बड़ा ही जी।
अ, बहुत सारी चीज़ें होती है।